あの、ちょっと相談があって。
はい。
あの私、結構他人と比べちゃうんですよね。なんかこう、なんだろう、結構漠然としたこともね、結構他人と比べてて、例えばなんか、将来子供がいた方がいいのかなとか、なんかこう、子供がね、なんか持ってる人ってなんかそれに向かって頑張れるし、なんかこう、人生にはなんか自分よりか意味があるんだろうなみたいな。なんかそういう風な勝手なこう、まあ、妄想も入ってるけど、ちょっとしたことですぐ比較して、なんか落ち込んじゃったりとか、なんかこう を責めたりするんですよね。ん。
うん。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 あの、周りに、おまあ、同じぐらいの年の、あの人だったりとか、まあ、お子さんがいたりとかっていう方が結構いらっしゃるんですかね？
ん、うん。 うん。 まあ、そうですね。なんか、同い年ぐらいのね、友達はあんまり子供もいる人が少なくて。
うん。 うん。 はい。
なんか夫の友達でま、ふたくみか1組ぐらい子供がね、いて。で
うん。 うん。 はい。
ていう友達とね、なんかあんまりその人たちは仲良くしたこ仲良く、ええとないなくてあんまり連絡取らないんですけど
うん。 はい。
なんかこう、だんだん接点がこうなくなってきちゃうんですよね。なんか、赤ちゃん育ててる人とこう、てない人で。うんうん。
うーん。 ああ、はい。 うーん。
ていうのがあったし、うん。友達はま、みんな、独身で、なんか子供いないし。で、あとす、あの最近仲良い友達が、あの1回り離れてるんですけど、もうお子さんが2人いて、あの中学生の娘さんとま、あともうちょっと下の息子さんがいてみたいな感じで。
はい。 うん。 うん。 うーん。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。
最近その友達と仲いいんですけど、結構こう自分の将来とか考えた時に、ま、私の今ぐらいの年には、なんかこう色々頑張ったりね、なんかこう色々あったんだなと思った、なんかその経験がちょっと羨ましくなっちゃうっていうか。
うーん。 うん。 ああ。 うーん。 うーん。ああ、なんかこう、その人はこの年にこんなこうとやってたけど、私はそう同じこの同じぐらいの年にっていう感じなんですよね。
うん。 うーん。 あ、そう、そうなんですよ。で、なんか、こう、ちょっと、こう、自分の将来とかを想像したりして。まあ、そのね、ま、今の、その、お友達と同じ年とかになった時に、なんか頑張るものが無いんじゃないかとか、楽しくないんじゃないかとか、想像したりしちゃうんですよね、うーん。
うーん。 はい。うん。 はい。 うん。 うーん。 うーん。なるほど。その方の、こう、生活を聞いていると、なんか、こう、楽しそうな感じがしますか？お子さんを
うん。うんうん。 あ、そうですね。なんか、すごいね、あの、楽しそうですし、すごいお子さんもね、いい子だし可愛いし、なんか、ね、あの、本人もね、あ、結構アクティブな感じで、生き生きと、こう、過ごしてるんですよね。ま、その友達は結構感情豊かなとこがすごく素敵で、まあ、色々苦労もね、あったりするんですよ。なんか、悩みとかも聞いてて。まあ、色々ほんとにあるんだけど、まあ、でもトータルで見たら、まあ、色々デコボコあった方が、こう、幸せなのかなとも思うし、ま、 そこまで子供がね、好きじゃなくて、こう、ま、あまり持ちたくないなとか思ってはいるんですけど <sniffs>
うーん。 うーん。 うん。 うーん。 はい。 うーん。 うん、はい。 うん。 うん。 うーん。 はい。 うん。 ん、はい。
なんか、こう、あとお金もね、全部自分なが稼いだお金はぜんぶんに使いたいなって思ってるのもあって <sniffs> なかなかちょっと違う人生を歩みそうだなっては、今、予想してるんですけど、なんか、やっぱり、本質的にはやっぱ子孫を残した方が、こう、生物的に幸せとか、なんか色々あるじゃか。<sniffs>
うーん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 そうですよね。う、うん。
こう、なんか、そういうのもね、気にしちゃって、なんか、ほんとにどうしようかな、んん、ってみたいな、なんか、こう、感じなんですね。うーん。
うん。 あ、はい。ああ。 その、ちょっと、こう、まあ、あの、すごく仲のいいお友達とおっしゃったんですけど、ちょっとそうゆうこう、愚痴ってゆうんですかね、こう、自分のこど気持ちっていうのを、あの、お話をされたことはありますか？
うん、うんうん。 うん。 あ、そうですね。子供に関してはないですけど、私は結構オープンにあの、すぐ、な悩みがあったらね言っちゃうタイプなので 友達にも色々悲しかったこととか、ま、色いったりはね、しますね。うん。
うーん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 ああ、そのお子さんの部分に関してはまだお話はされていないってことですか？
あ、そうですね。なんか、なんか持った方がいいのとか、ま、聞いたりどっちがいいんだろうみたいな聞いたりはしますけど、ま相手もね、なんかどう、どっちがいいんだろうね <chuckles> みたいな感じなので。うーん。
うん。 うーん。 うーん。 うーん。 はい。あ、そうなんですね。あの、お子さんを持つ持たない以外で、他のことも何かこう、他の方とま、知らない人でもあの比較して、はっていう落ち込むことってありますか？
はい。 うんうん。 うん。 あ、めちゃくちゃありますね。なんかこう、なんだろうな、ま、容姿はそうですけどもちろん。容姿もそうだし、スタイルとかもすぐね比べちゃって落ち込むし、あとはな、車とか私運転できないんですけど、こう、車持ってちゃんと運転した方がいいのかなとか、ま、ちょっと背伸びした車を買ってどやってした方がいいのかなみたいな。そういうの ますね。うーん。
うん。 うーん。 うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 うん、はい。 ああ、それはどこからの情報であの、脳内でこう比較してしまうんですか？
うんうんうん。 ああ、そうですね。
うーん。
うん、確かに。なんか容姿とかはインスタとか、なんか街歩いてる可愛い子とかとそう比べて、ああ、みたいな感じになることも多いし
うん。ああ。 うん。 うん。 うん。
うん。で、車とかもなんか私が住んでるとこ地方なので、車社会で結構なんか、車に関しての話する人が結構多くて。で、車好きな人もね、結構多いんですよ。で、この車が欲しいとか、やっぱこの車だよねみたいな話してるのを聞いたりして、なるほどな、みたいな感じで思ったりとかね、しますね。うんうん。
はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ああ。 うん。 今までにあの、それを気づかれて、何かこう自分をもうちょっとこう上げてみようっていうんですかね、こう何か強みな、少しでもこれ私できるっていう感じのことを、あの何か試みたことはあるんですか？
うん。 うんうん。 うんうん。 あ、そうですね。なんか私はこう内面内面というかこう自分の創作だったりとか、なんかそういう部分では結構褒められることも多かったし、ま、実際、なんか、創作活動をしてて、ま、結構あの誰かなんだろう、他の人から認められた作品とかありますし、結構それもあの数字でね、残ってたりもするし。ま、でもそれはこう、いざね、こうそつくっなんだろう、まだこう、誰かに、なんかこう、数字としてね、なかった時代は、そこに向かって頑張ろうって思ってたのに、ま、いざちょっと数字が取れるようになると、なんかこう、当たり前のように感じてしまって
ん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うーん。
そこまですごくないなとか、結構簡単にできたな、か、なんか、そういう風になっちゃっあんまり価値を感じなくなるんですよね。うん。
はい。 うん。 ああ、なんかこう今までのお話を聞いて、最後にあの創作活動されたるされてるっておっしゃったので
うんうん。 はい。
それが何かこう、うん、そこをもとに何かこう、強みになるんじゃないかなって思ったんですね。うーん、こう何もない方と比べて全然あの一つ何か得意なことがあるんじゃないかなと思って。はい、その創作活動を他の方に披露するっていう機会はあるんですか？
うううん、うんうんうん。 うんうん。 うんうんうん。 あ、そうですね。うん、あの、私が作ってるのはゲームなんですけど、このそのゲーム作ったら公開して、で、面白かったら色んな人に遊んでもらえるっていうのはあります。うーん。
うん。 うーん。 はい。はい。 うん。 ああ。それはお仕事としてあの公開をするんですか？それとも趣味っていうか、あの自分のうん。
ああ、そうですね。うんうん。なんか趣味半分、仕事半分みたいな感じで今はやってますね。うーん。
はい。 うん。 そうなんですね。それをあの、公開した時に、やっぱりこう、あ、良かったっていうフィードバックがついたりっていうのはあるんですかね？
うん。 ああ、あ、ありますね。なんか X で、あの海外のね、女の子が、あの、クリアしたよ、ってこう、あの、リプライをくれたんですよ、スクショ付きで。これはもうかなり嬉しくて。 もっと作るぞって思いましたね、確かに。うーん。
うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、それはすごくいい、あの、方法だと思います。はい。あの X だけじゃなくって、他のものもやられても全然いいと思います。
うん、なるほど。うんうん。 あ、なるほど。いろんな媒体でこう発表したりとかね、アカウン作ったりして、もっとフィードバックをもらうきっかけを作るっていうの、確かに良さそうですね。うんうんうん。
うーん。 はい。 うーん。 はい。もしかしたらあの、ちょっとこう雑な意見の方も、もう紛れ込んでくるかもしれないんですけども。そこは全然、まの無視してしまって、うん。
うんうん。 あ、うんうん。 あ、うんうんうん。 あ、なるほど。あ、なんかちょっと目から鱗っこだったというか、なんかこう、もうゲームをね、作ることは慣れちゃったのもあって、なんかこう、あんまりこう、すごいことかなとか、嬉しいなって思うのが、最近なくなってきたんですけど。ま、もっ、こうフィードバックをもらえるようにして、ま、いろんなね、ちょっと雑な意見とか、悪い意見でもいいから、ちょっとでもフィードバックもらえた方が、その自分のこう創作活動に対する、このフィードバックでそれをこう、ね、なんかこう忙しくやってたら、あんまり他のね、あのしょうもないこととか、あんまり気にしなくなって、なんかお落ち込むってことはなくなりそうですよね、確かに。うんうんうん。
ま うん。 はい。 うん。 はい。 うん。うん。 はい。うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。こう自分の中の一つ、こう強みをちょっと披露して、あのちょっとみんなに見てもらっての、あのいい意見をちょこちょこもらうと、それが自分の中でこう、なんか積み重なって。うーん、なんかこう、強みになるんじゃないかなって思ったんですね。
うんうん。 ああ。 うんうん。 うんうん。 あ、ほんとですよね。確かに。なんかこう、なんだろう、自分がこう弱いって思ってる部分を、あえてひた人とね、比較するんじゃなくて、もうちょっとこう、自分が得意であったりとか、なんかそういうものを、もっと力入れてやって、で、それでフィードバックもらって、そこにこう、なんかこう自分のやる気じゃないけど、こう、そこに、なんかこう、魂を置くというか。で、それで、ね、まあやっていくの良さそうですね。確かに。うん。
うーん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうですよね。そうやってこう、あのいいものにで積みあが積み重なったものが、ちこう自己評価つつ、を育てたりとかっていうのが、絶対あると思うんですよね。
うんうん。 うーん。 ああ、なるほど。あ、確かに、そうですね。なんかほんと最近は、なんかちょっと嫌になって、あまり作らなくなってた部分もあるので、もうちょっとこう初心に帰って、ま、最初から作ってみて、で、それを披露して、で、そのフィードバックをね、もらえるように頑張って、あ、それでちょっと自己評価をたかなるべくね、高めていきたいなと思います。今日は ございました。
うーん。なの。 うん。 うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 はい。 あ、いえ、お話ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼します。